अरे वाह! बड़ी अच्छी बात है अ, अच्छा अ, जान के बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आप रीज़नल सॉन्ग को भी पसंद करती हैं और बड़ा अच्छा है ना कि देखिए आप ज जहाँ से भी बिलॉंग करते हैं वहाँ की जड़ों से जुड़े रखता है, ये संगीत अगर खास तौर पे बात करें तो। अ, वैसे जैसे आपने बताया कि आपको तेलुगु गाने, अ, तेलुगु उ अ अ, इंडस्ट्री के भी गाने पसंद आते हैं, तो ऐसा कोई बहुत कोई हिट गाना है वहाँ पे जो कि अ, जो कि अ, गैर तेलुगु क्षेत्र के हों, लेकिन उनको अ, पता ना हो कि ये तेलुगु गाना है या फिर कोई ऐसी फ़िल्म जो आपको याद आती है कि ज़्यादातर ह जनरली लोग समझते हैं, कन्फ्यूज़न होता हो? आप कोई बताइए कोई बहुत फ़ेमस गाना हो या फिर कोई ऐसी कोई फ़िल्म हो?
हुँ। अ, फ़ेमस गाना तो देखिए अ, मतलब अगर मैं बोलूँ तो हाँ, पुष्पा का ही बोलूँगी और आजकल तो देखिए आपने वो देखा होंगा "चिकरी चिकरी" चल रहा है। हाँ, पुष्पा तेलुगु फ़िल्म थी, आपको नहीं पता? तेलुगु फ़िल्म थी, तेलुगु डप्प ये हिंदी में जो है, वो है। और मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में तेलुगु का जो उसका मतलब है अ, जो सॉन्ग्स है अ, स्लैंग उसमे लोग ना कहते हैं कि हमें हिंग्लिश ह मतलब तेलुगु सॉन्ग ही समझ में आया और उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही है लेकिन प नाचने का तो दिल बोल रहा है। और एक था अ, जो है कि अल्लू अल्लू अर्जुन का एक गाना था "बुट्टा बोम्मा" ये गाना भी देखिए मैंने देखा कि बहुत से लोगों को ना स समझ नहीं आया उसकी भाषा लेकिन लोक लोगों को सुनना अधिकतम पसंद आता है वो। जी, और एक खास बात मैं बोल हाँ जी और एक खास बात बोलना चाहूँगी मैं हमारे शहर में देश में मतलब राज्य में एक गाना है जो ना पाकिस्तानी पॉलिटिकल का उम, एंथम है वो गाना हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे शादियों का एंथम है। तो जी, जी। बेनज़ीर भुट्टो का भुट्टो सॉन्ग जी। हाँ।
अच्छा पुष्पा तेलुगु फ़िल्म थी? अच्छा। <chuckles> हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, श्रीवल्ली हाली नाचते थे। हाँ। हाँ, बट व अच्छा। हाँ। अरे वाह! नई बात है ना। हाँ, हाँ। अच्छा। <chuckles> अरे वाह! बड़ी कमाल की बात है। अच्छा! चलिए मैं सर्च करूँगा और देखूँगा उसके बारे में। बड़ा अच्छा लगा देखिए जान के बड़ी खुशी होती है ना कि जब आपको कोई नई जानकारी मिले और वाक़ई में आपने अ, बहुत कमाल की बातचीत की और बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।